Also, der eine Kollege hat mir da gesagt, dass es ziemlich teuer ist dort oben, wenn man dort was isst, dass es vielleicht Sinn ergibt, ähm ähm, auch 'n paar Sachen zu essen in seinem in seiner Tasche mitnimmt. Ansonsten, zu Abend, werden wir dann ja immer bei dem Kollegen zu Hause essen, der ähm, werden wir jetzt nicht viel Geld für Essen draußen ausgeben und einfach paar Snickers oder Ähnliches, 'n bisschen Zucker, äh, ne, was da quasi 'n bisschen hilft, so 'n Ausgleich bringt, ne?
Mhm. Okay. Okay. Okay. Okay, also Ja, das das hört sich auf jeden Fall das hört sich schon mal vernünftig an, da einfach da zumindest so 'n bisschen auf 'n Geldbeutel zu schauen, weil, gerade in diesen Skigebieten, da wirst du, äh, wahrscheinlich auch 'n bisschen so, ja, teurer bes äh, bezahlen müssen, hast du ja auch schon gesagt, deswegen macht es Sinn, da vor allem beim Essen, ähm, so 'n bisschen drauf zu schauen. Also, bei dir ist wirklich so dieses größte Problem zum einen dieser dieses Tagesticket und, ähm, eben diese Schuhe ausleihen. Das sind so eigentlich die größten Kostenfaktoren, die um einiges teurer sind, als du es gedacht hast.
Genau genau. Das das sind halt die und ja auch bisschen natürlich die Tankkosten, aber d da denk ich, mit, ähm, ja, 1, 2 mal Volltank sollte das schon passen. Und, ich denke mal, unter unter 500 € wird das nichts, leider. Aber ja, nächstes Mal muss man sich es halt besser anschauen, ne?
Mhm. Okay. <chuckles> Gibt's Mhm, aber gäbe es denn die Möglichkeit, dass du vielleicht nur dass ihr vielleicht nur so 1 Tag so aussetzt von dem Ganzen, dass du nur für 2 Tage, wenn ihr 3 Tage dort seid, nur 2 Tage ihr Skifahren geht wirklich und 'n anderen Tag vielleicht irgend 'ne andere Aktivität Indoor gibt es bestimmt ganz viele Möglichkeiten für Touristen, da noch was zu machen, einfach so 'n bisschen den Kostenfaktor zu senken. Ist das vielleicht 'ne Option?
Ja, also I Indoor würden wir jetzt nicht Skifahren, vor allem, wenn man jetzt 'n Berg vor sich hat, aber wir könnten ja mal was anderes machen als Skifahren. Ach so ach so, ein Indoor allgemein was Indoor zum Beispiel. Okay. Mhm.
Ja ne, aber g irgendwas anderes. Genau, genau, einfach Ja, ge genau, also ich draußen ist vielleicht 'n bisschen kalt dann, gerade um die Jahreszeit, aber, äh, es gibt ja zig Möglichkeiten da bestimmt, w wenn euch das interessiert, das kommt immer auch 'n bisschen auf die Gruppe an und was ihr Lust habt.
Mhm.

Ja, also ich bin schon 1 mal, äh, gefahren, ich bewei was ich jetzt vorhin meinte, dass ich noch nie Ski gefahren bin, ist, dass ich noch nie Outdoor-Ski gefahren habe. Ich ich hab hier in es gibt in NRW einen Indoorskiplatz, was, glaub ich, auch deutschlandweit das Größte sein sollte. Da bin ich mal die ganze Piste sehr häufig hoch und runter gefahren, also runtergefahren. Hoch bin ich nur mit dem Lift quasi gekommen und, äh, da hab ich eben schon gemerkt, dass es, äh, genau was für mich ist und es sehr viel Spaß macht, genau.
Ah, okay. Mhm. Okay, okay, okay, verständlich. Ja, hm, du hast jetzt, äh, davon gesprochen, so,, du hast so ausgerechnet, wie viel du ungefähr mitnehmen müsstest, ähm, und wie viel du hattest du denn sch davor so 'ne Zahl im Kopf, wo du gesagt hast: „Das würde ich jetzt mitnehmen“, so mit dem du gerechnet hast? Also, mit welchen Geldbetrag hast du denn erst mal gerechnet, bevor du diese ganzen Infos hattest?
Ja, ich dachte, mit, äh, 300 € komme ich gut da raus. Das das das war jetzt mein 1. Gedanke.
Mhm. Okay.
Ja, d das ist jetzt auf jeden Fall <chuckles> nicht machbar. Ich ich denke, äh, also 100 Eu wird ungefähr ja das Ausleihen kosten. 50 ungefähr das Tagesticket, da sind wir schon bei 150. Und bei 2 Tagen sind's 300 ohne Essen, ohne Tankkosten, ohne gar gar nichts. Also
Aha. Mhm. Okay, okay, also das ja, okay, das kann dann mal ganz schnell doppelt oder dreifach so teuer sogar werden. Okay, ab absolut verständlich, ähm
Ja, da muss ich schon mit Mhm. Mhm.
Unterkunft: Du kannst dann wahrscheinlich bei deinem Freund einfach schlafen, also das würde schon mal rausfallen, oder?